Ah, vi i suoni dell'acqua. Interessante, sai perché? Perché, non molto tempo fa lessi un articolo, però non ti saprei dire la fonte, magari cercando su Google una lo trova, dove c'era scritto appunto che, mhmm, ehm, il suono delle onde del mare è così suscettibile per noi, ci evoca questo v sorta di benessere emotivo, proprio perché ci riporta a quando eravamo nel grembo materno, no, quindi all'interno del liti del liquido amniotico, esattamente, e ci, ehm, ci riporta un po' a questa sensazione, quindi è come se ci riporta un po' a casa, fondamental esatto, esa
Guarda, assolutame Sì. Mh. <clears throat> Mh-mh. Sì. Sì. <clears throat> <clears throat> Sì. Eh sì. Ah, il liquido amniotico intendi Mh. Mh. Di essere cullati, u un ricordo inconscio, ma io non te lo so dire, sarò anche un segno d'acqua eh, p perché sono un segno d'acqua, dico.
Ah-ah. Ah, può esse ah, quindi può essere. Cos'è una pescio una pesciolina sei? Ah, ah un cancro, okay.
Però <clears throat> no, un cancro. Però ti dico cioè per me sarebbe un sogno avere magari una casa che apri la finestra e senti un ruscello, per dirti. Cioè per me mhmm, dovrebbe essere una cosa che di u di un rilassante allucinante, no. Ti immagini? Apri la finestra, ti senti il ruscellino? Bellissimo.
Mh. Mh-mh. Mh-mh, allucinante, è vero. Che bello, guarda io eh, il suono del mare a me piace tantissimo, però ad esempio un suono della natura, ehm, più che natura, mhmm, uno d di di animali, insomma, che al quale sono affezionata, ma proprio perché lo vivo ogni mattina, è il cinguettio degli uccelli, perché io comunque mi sveglio molto presto e ho un piccolo giardinetto e sento magari se ci sono, ehm, degli uccelli nei mhmm, nei ba nei mhmm, negli alberi, no. Nei cespugli, li sento cinguettare di prima mattina e fortuna
Mh. Ah, sì, sì, certo anche quelli. Sì. <clears throat> Bellissimo. Mh. Che bello. <coughs> I cespugli, negli alberi, sì. <clears throat> Che sembra che si parlino. Una volta mi son chiesta: "Ma si capiscono? Si stan dicendo qualcosa?" Questo è bellissimo, sì, sì, sicuramente. <clears throat>
Sì e fo Ah-ah. Brava. Quindi lo associo al primo suono che sento al mattino e quello che mi rilassa di più, a parte la sveglia ovviamente
<clears throat> A me piacciono <clears throat> scusami, tantissimo, non sarà molto aggraziato, però l'ho sentito 2 volte, adesso i giorni scorsi, i gabbiani. Il suono dei gabbia eh, i gabbiani, sì.
Mh. Di I gabbiani. Ah, ah, ah, ah, okay e ti rilassano pure loro.
Mi piace. Mah, non lo so, forse solo l'idea che c'è il mare lì, perché ci sono i gabbiani. Però sentire i gabbiano poi son bellissimi secondo me, i gabbiani
Mh-mh. Mh-mh. Sono be allora sono, ehm, pericolosi, però belli, perché travolta sai, a me è capitato di vedere un gabbiano, ehm, da vicino, e, mhmm, se si passa cioè se si fanno prendere dai 5 minuti pure loro sono un po' ehm, mh-mh, sì.
Mh. Ah. Ah sì? Davvero? Cioè, a si arrabbiano i gabbiani?